ต้องเลยครับ เพราะว่าบางทีน่ะ ถ้าเรามานอนช่วงเวลานี้ แล้วไปนอนจริง ๆ ในเวลาเที่ยงคืน หรือ 1:00-2:00 มันจะนอนไม่ค่อยหลับเลยครับคุณ อือ
ค่ะ ๆ ใช่เลยค่ะ เข้าใจได้ค่ะ แล้วคุณ คิด ว่า อุปสรรคหลักที่ชี่ ทำให้คุณเนี่ย ไม่สามารถ ที่จะนอนกลางคืนได้ ก็คือ เปร็น เป็นเพราะว่าคุณมานอนตอน 19:00 ถูกไหมคะ?
อือ ๆ ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ
ค่ะ แล้วคุณ คิด อะไรที่มันเป็นอุปสรรคหลักที่ทำให้คุณต้องนอนตอน 19:00 คะ?
อ่า อุปสรรคหลัก เหรอครับ ก็ น่า จะเป็น อ่า โซฟานุ่ม ๆ นะครับ แล้วก็หมอนที่นอนแล้ว มีกลิ่นหอม อ่า ของผงซักผ้า แล้วก็มีความนุ่ม มาก ๆ เลยของหมอนนะครับ พอเราเอาหัวไปซบ ลง ทีไร ก็จะทำ ให้
ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ! ค่ะ อืม เข้าใจได้เลยค่ะ ค่ะ ถ้าอย่างงั้น เนี่ย อ่า ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะว่า คุณมี กิจกรรมอะไรที่ชื่นชอบบ้างไหมคะ? ในตอน เย็น หรือว่าตอน หลังจากที่ทานข้าวเย็นเสร็จแล้วน่ะค่ะ
ครับ ครับ อืม อืม ครับ ถ้าเผื่อถามเรื่องงาน อดิเรก หรือว่ากิจกรรมที่ อ่า ทำหลังทานข้าวเย็นเสร็จเนาะ หลัก ๆ เลยก็คงจะเป็นการนอน หรือการงีบ เนี่ยแหละครับ ถัดมาก็น่าจะเป็น อ่า การดูยูทูบ ผมว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตมากเลยครับ คือทุก ๆ วันน่ะขาดยูทูบไม่ได้ครับ แล้วเราก็ต้องดูทั้งวันเลยครับ อืม
ค่ะ โอ้โฮ! ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เข้าใจได้ค่ะ ขอสอบ ถาม นะคะว่า แถวบ้านเนี่ยพอจะมีเป็นสวนสาธารณะ หรือว่า อ่า มีพื้นที่ในการที่จะเดินเล่น หรือว่า อ่า วิ่งจ็อกกิง แบบนี้มีไหมคะ?